Ừm, mình thấy nha, ở hiện tại ấy do là, ừm, cũng nói chung là mình thấy thì nà tiện hơn rồi đấy, hơn rất là tuy nhiên thì vẫn còn nhiều cái phiền toái, ờ, rất là rồi là cái nhiều cái, như kiểu, có thể bị lừa đảo hay là chuyển nhầm ấy, nên nà cũng có nhiều cái phiền toái nha. Tuy nhiên thì, ờ, mình thấy nà ừm, nhiều lợi ích thì nó cũng có nhiều cái hại ấy, đó, kiểu, kiểu như vậy, ừ.
Ừm. Rồi, yeah, đúng rồi. Nói chung thì ờ, sao bạn? <laughs> Yeah. Ờ, hiểu nha, nói chung là cũng hai mặt ha, cái gì cũng vậy sẽ có tích cực và tiêu cực, thì cái chuyện mà thanh toán không tiền mặt này nó cũng vậy, nó cũng, à, vẫn có những cái lợi ích. Thì bây giờ, à, nói cái lợi ích trước đi, thì không biết bạn thấy nó có những lợi ích, những ưu điểm nào hả bạn?
Ừm. Ừm. À, đầu tiên thì này, ờ, cái việc mà không sử dụng tiền mặt như vậy mà thanh toán tiền, à, bằng thẻ hay nà bằng điện thoại đó thì rất là tiện đi, mình không phải mang thêm một cái ví rất là lặng, đó. Nhiều bạn thì, rồi nà, cũng không cần phải nà khi mà mang tiền ra trả lại này thì, trời ơi, cầm thêm một đống tiền nẻ, đó, thì rất là phiền rồi lại, đấy ừm, rồi nà đi đâu thì nhiều khi mang ví theo xong rồi bị rơi mất này, đấy, thì cũng nà một trong những cái nó rất là rủi ro không? Đó, thì bây giờ mình có cái, ờ, điện thoại thôi, đi đâu mình cũng cầm cái điện thoại mình quẹt một cái, mình quét mã QR một cái là xong, đó, cũng rất là nhanh. Ừm, ừm, có thể giải quyết được cái vấn đề tiền nó nhỏ nhỏ, lẻ lẻ như vậy ấy.
Đúng. Ừm hừm. Đỡ phiền ha? Ô kê. Cũng hợp lý. Đúng rồi. Quá tiện, đúng hông? <laughs> Rồi, ô kê. Ờ, vậy thì, ờ, nó có sẽ có trước mắt là có hai lợi ích lớn, một á là đỡ phải cầm theo tiền mặt hoặc tiền thối, và hai là nhanh chóng tiện lợi nhưng mà không có lo bị rớt ví khi mà phải cầm theo ví ra đường
Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi.
Hay quá, OK. Vậy thì bạn có cái câu chuyện nào mà, kiểu, nó liên quan tới những cái lợi ích này mà bạn thấy thật sự nó đã rất tiện lợi cho bạn hông?

Ờ, như mình nhìn nhá, ở góc nhìn của mình hay bây giờ mình cảm nhận thấy nà ở Việt Nam mình dùng thanh toán không tiền mặt phổ biến và nhiều hơn ở bên Nhật. Ở bên Nhật này, đúng rồi, ngay cả những bạn trẻ, bạn ấy vẫn có tiền mặt để có thể sử dụng. Rồi nà bạn ấy còn bên này còn vẫn đang còn dùng tiền xu cơ, chứ không phải là tiền giấy đâu, ừ, nên nà mình thấy là bên này họ dùng tiền mặt rất là nhiều, ừm.
Nhiều hơn Nhật luôn? Ừm hưm, và lạ hả? Ờ, <laughs> hay quá, lạ quá ha. Ừm, đồng ý luôn, hiểu luôn nha. Thật ra, ưm, cái câu chuyện mà bạn vừa kể, nó cũng phản ánh phần nào lên cái văn hóa, thì đôi khi không tiền mặt nó chưa chắc đã hiện đại hơn có tiền mặt, đúng hông? Ừm, rõ ràng.
Đúng rồi, việc mà đôi khi là khi mà mình tặng tiền nhiều khi ví dụ nhá, đi dịp lễ hay nà, ờ, mừng biếu gì đó, thì cái việc mà tặng tiền mặt nó cũng lịch sự, rồi nà nó, ơ, mình nhìn thấy là ô kê, nà có vật chất hơn chứ, như khi mà ch cứ chuyển khoản ấy, đúng không? Mình nhìn thấy là hiện hữu là đâu ưm, đúng rồi, mọi người chỉ nhìn thấy những cái vật hiện hình, hiện hữu ấy, đó thì nó thực tế hơn rất là nhiều so với việc là cứ chuyển khoản như vậy, ừm.
Hợp lý. <chuckles> Chứ đúng rồi, chứ hông lẽ giờ đi đám cưới chuyển chuyển khoản nó cũng kì, đúng hông? <sniffs> Đi đám cưới thì phải có phong bì. Ờ Đồng ý, đồng ý. Ừm, hay quá, thì nói chung, ơ, cuối cùng câu chuyện á, là, ừm, ừm, thanh toán kiểu gì nó cũng sẽ có những cái ưu và khuyết điểm khác nhau, miễn làm sao nó phù hợp với văn hóa, với con người, với cách sống ở đó thì nó là hợp lý rồi ha? Hiểu nha, nhưng mà vậy ừm.
Ừm, đúng rồi, thì, cái nào nó cũng có những cái mặt lợi và hại riêng. Cho lên nà, ừm, nói chung nà mọi người cũng không lên nà, ờ, ừm, bài xích, hay là tôn thờ một cái phương án nào, phương thức nào cả, mà đấy, kiểu như là, ờ nên nà sẽ phối hợp cả hai và tôn trọng mỗi người, ừm.
<laughs> Hay, đúng. Đó, cái cái chỗ đứng riêng của từng loại ha.